Eee, sel seni selain gambar ya, biasanya ini sih, eee, main gitar gitu kan heeh, karaoke aku senang juga itu biasanya. Itu kalau udah muncak banget stresnya tuh, Mbak, ah, itu aku mulai tuh ngajakin, apa, istri aku gitu kan, "Yuk, karaoke yuk Bun!" Bilang gitu, a apa, udah pusing banget itu kalau udah udah ngajakin karaoke kayak gitu kan, heeh.
Mhm. Oh, wah. Wah, keren nih. Waduh. Mmm, oh, mhm. Mhm. <chuckles> Eee, tapi buat ini ya, Kak, ya, suasana hati jadi ikutan berubah ya? Aku dulu pernah juga, eee, belajar, eee, gitar tapi ini, aku, apa ya, kayak jari-jari aku tuh kulitnya tuh terlalu, apa, sensitif gitu, jadi sampai sekarang udah gak dilanjut lagi, Kak. <chuckles>
Nah, bener. Ah, gitu, heeh? Iya. Ah, cepat ini ya? <laughs> Lembut banget kayaknya tuh, biasanya tangan tangan-tangan seniman itu, apalagi tukang gambar itu, Mbak, biasanya cepet, ini, kayak kepalan, iya, aku juga gitu. <laughs> Habis main pasti kayak, apa, keluar gelembung air itu biasanya. Heeh. <laughs> Cuma karena kita senang, ya udah mainin aja gitu kan. Entar kalau sakit tinggal dibocorin aja gitu kan. <laughs>
<chuckles> Hmm, oh, gitu ya, Kak? Mhm. <chuckles> Heeh. <chuckles> Aduh. Eee Mhm. Mmm. <laughs> Waduh! Yang penting suasana hati, ini ya, jadi, eee, gimana ya, tenang gitu, senang juga, iya.
Mhm. Bener, nggak stres ya, banyak tekan. Aduh, makasih banget nih, Mbak, udah berbagi cerita.
Iya. Makasih juga, Kak, iya, heeh. Semoga kita ketemu lagi ya!
Iya, selamat malam, iya.